Ah ouais, rien à voir avec le français. <laughs>
Ouais, voilà, donc c'est, heu tu peux le traduire en: «Si seulement» ou en: «Peut-être», tu vois?
Mais c'est beau. OK, ouais c'est beau et peut-être, heu, ça je sais pas, heu ça se rapproche plus du peut-être, heu mais je sais pas pourquoi c'est un ressenti. <chuckles> Que que du Ouais.
Ou heu, en s Ouais, mais heu, ça dépend de ah bah c'est ça le truc, c'est que ça dépend comment tu l'utilises. Tu peux l'utiliser d différemment, selon ce que tu veux dire. C'est ça qui est super avec ce mot, je trouve. C'est que tu peux l'utiliser vraiment comme: «peut être», tu peux dire, heu: «Magari vado magari vado in spiaggia» tu sais dire: «Peut-être, heu, peut-être, je vais à la plage», quoi. «Magari vado», peut être. Au lieu de, heu ou alors quelqu'un, tu peux tu vas tu peux l'utiliser comme oui, vas-y.
Ah ouais, ça c'est dingue. Ouais. Et mais c'est dingue! À la plage. Han! OK. Et il est co il est commun le mot là-bas? En It enfin, sou ouais, non de toute façon, ouais c'est pour des phrases, ouais parce que c'est des phrases communes ça, en plus ouais, ouais, c'est vrai.
Ah oui, énormément, énormément, énormément. Ouais, ouais, tu l'entends souvent, c'est c'est pour ça, je te dis, ça m'a toujours étonné qu'en France, on ne connaisse pas du tout ce mot. Mmh, bon et heu et par exemple aussi oui?
Ouais. Ouais et nous nous aussi c'est vrai qu'on a des mots comme ça qui qui qui qui s'ap qui qui s'apparentent à plein de différents différentes phrases ou tournures, mais c'est vrai que moi, je les ai pas en tête là, mais ouais, les langues, c'est compliqué des fois, tu imagines pour un étranger, quand il doit apprendre ces trucs.
Ah, oui, oui. Bah, inver à l'inverse, heu, l'expression: «C'est n'importe quoi» en français, je trouve que, c'est très énervant quand on veut parler en espagnol, en italien, en anglais, on la on sait pas comment le dire quoi. On est obligé de dire c'est une c'est une bêtise, par exemple. «It's a it's bullshit», tu vois? C'est n'importe quoi, mais tu peux pas dire: «It's heu, it's it's n'importe quoi» ou heu, tu sais il y a pas! C'est très énervant, parce que nous, on a n'importe
Ouais. Ah. OK. Ah mais oui. Ouais. Oui. Ouais, sinon on dit, heu, en en anglais, genre c'est une blague et sinon ça veut dire à peu près la même connotation mais ah c'est ouais.
Ouais. C'est et d'autres expressions, mais c'est vrai que le, n'importe quoi, nous on l'a tellement: «C'est n'importe quoi», tu le dis tous les jours. «Mais non, c'est n'importe quoi. Tu fais ça n'importe comment, heu, mais non» et et en et et dans les autres langues, té tu l'as pas le n'importe quoi. Ouais ça m'a
Une blague. Oui. Ouais. Oh la, c'est compliqué. <chuckles> C'est je sais que j'entends parler du chinois comme quoi c'est une langue difficile, mais une fois que on la maîtrise, heu heu, il y pas de grammaire et tout, c'est facile. Alors que nous, c'est vrai que nous, c'est vrai que avec tous les mots qui veulent dire, heu tu sais, par exemple, la, le, tout ça là, c'est galère.
Ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ça c'est galère, mais après, il y a des moi je trouve que l'anglais pour le coup, heu, i alors on peut tra il y a des il y a des mots qui sont beaucoup plus efficaces. Plus plus impan impactant, ouais voilà, plus, heu, straight to the point tu sais? Direct, tu vois? Nous, faut tou en français, faut toujours tourner autour. Ah non mais le j'adore le mot en anglais enfin, j'adore. Je trouve super pratique, tu sais? Eventually.
Mmh. Oui. C'est plus rapide. Ouais, ouais, ouais ouais. C'est vrai. Ouais.

Ouais c'est vrai hein, ouais. Heu, dans dans ouais voila ouais dans le dans l'opportunité de, heu <laughs>
Ouais, eventually ça veut dire tôt ou tard! Ça va arriver. Ouais ça va arriver à un moment donné ça veut dire à un moment donné ça va arriver tôt ou tard ça va arriver. Oui je trouve ça, eventually voilà. Eventually ça va arriver
Ouais. Dans la perspective de ouais c'est ça.
Et et et je trouve que c'est terrible, mais c'est trop u c'est trop bien ça, ont inventé un mot pour ça, quoi!
Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Ouais t c'est ouais c'est dingue parce que j'imagine les étrangers quand ils doivent venir mais c'est un moi, heu, enfin personnellement, toutes ces langues, je me suis dit: «J'are heu, j'a heu, ça serait bien une langue universelle», heu, bah i il y en a beaucoup qui n'ont pensé, mais heu, c'est vrai que ça fait la différence de culture, mais des fois, c'est du temps d'apprentissage quand tu veux, heu, te développer ouais <chuckles> 1 an pour apprendre une langue! <chuckles> Après c'est riche
Mais heu Mmh mh. Ouais, ouais, mais a ouais mais après ouais, mais surtout qu'après bon les mots c'est une chose mais après c'est les expressions
Ouais. Mmh mh.
parce que quand tu as des expressions, je sais pas moi genre, heu, bah tu as n'impo n'importe quelle expression, heu, qui s'y frotte s'y pique ou je sais pas quoi, enfin encore que c'est p ça va mais tu as des expressions qui sont intraduisibles et tu comprends pas. Tu dis: «Mais qu'est qu'est qu'est-ce qu'ils racontent là, pourquoi». Si tu fais de la terr <chuckles> si tu fais une traduction lit littérale ça veut rien dire.
Ouais. Ouais. <chuckles> <chuckles> C'est vrai, hein. Ouais! Ah oui, aussi quand tu parlais de la différence entre le français et l'anglais, le, heu, le français, y a beaucoup de de tu sais les «re», tout ça, les les trucs de de bouche compliquée, alors qu'en français heu, en anglais, il y a beaucoup moins, tu sais, c'est beaucoup plus fluide à parler, tu sais?
Tu dis, heu Tu es tu es que que Ouais, le ouais, enfin quand même il y a les, heu, les comme ça comme comme ils font, même leur R a de la gorge la. <grunts> tu dis, heu
Ah ouais c'est dur. Ah oui, c'est Ah oui, ouais, ou les «L» quand c'est en pleine phrase, la clear. <laughs> Tu me
Ouais et les «the» aussi tout simplement! Le le le through through même eux ils ont du mal à le dire.
Oui c'est vrai. <chuckles> Ah oui c'est vrai, T-H-R ouais! <chuckles>
Ouais, T-H, heu, R ouais A-O-U-G-H là, the même eux quand tu viens les entends dans les séries ou quoi, heu, the j'ai l'impression qu'ils ont du mal a le dire enfin bon c'est tu dis: «Mais qui a inventé ça?»
Ouais. <chuckles> <gasps> Ouais c'est dingue! En plus tu vois des similitudes, heu, tu sais, through or though ou tous ça tout tout similaire et en <chuckles> en chinois, c'est pareil, si tu fais, heu, un ton différent, heu, c'est pris différemment, c'est dingue!
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça oui c'est c'est encore autre chose ouais, ça le le chinois c'est des tons, je crois qu'il y a 7 tons qu'ils utilisent.
Ah ouais. Ouais, il y en a 4, mais ouais, c'est ça peut être, heu, ouais, c'est pas je crois, heu, bah j'essaye hein, mais c'est dur. J'ai passé 1 an et 1/2 en à Taïwan, mais c'est dur. <laughs> Je crois que c'est en Vietnamien où il y tous ces trucs-là, il y a des Ç partout, des trucs comme ça.
4 tu tu p tu parles chinois? Mmh. Ah oui.

Les cultures, elles sont vastes et on peut apprendre des énormément de mots, ça dépend aussi des racines et tout. Toi, est-ce qu'il y a des mots intraduisibles que tu vas aimer, heu, avec toute cette variété?
Tout à fait. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, heu, que j'ai appris heu, en apprenant l'italien, puisque j'ai appris l'italien et j'ai j'ai même vécu 2 ans
Ouais. OK. Ah cool.
et hem ouais, et je
C'est bon vivre, heu, j'imagine. <laughs> Il fait bon vivre là, il doit faire bon vivre là-bas j'imagine. Ouais la chaleur.
C'est quoi? Il fait bon vivre? Heu oui, oui, il fait bon heu, bah là, ou j'étais, non, c'était enfin si il y avait une très grosse chaleur l'été et une gros grosse humidité, heu, l'hiver, l'été. Donc c'était pas c'était la plaine du Pô, je sais pas si tu vois où c'est, le plaine du Pô, Bologne, heu
<laughs> Ouais. Ah mince. Oui. Non, ouais, mais c'est vrai que l'humidité c'est, des fois, c'est c'est dérangeant. <chuckles> On se sent poisseux et tout. <chuckles>
Ne ouais, surtout quand il fait surtout quand il fait 40° à l'ombre et puis qu'il fait 100 % d'humidité, heu, avec des moustiques qui tournent autour. Tu as l'impression d'être, heu, dans une forêt dans la forêt amazonienne. <laughs> C'est pas terrible et puis tu as pas la mer
Ah! Ben, c'est ça. Ah ouais. On se sent poisseux. Heu, oui.
ouais, tu as la mer partout en Italie sauf là où je suis allé. C'est quand même, heu <chuckles>
Ah mince! <chuckles> Ah, pour se rafraîchir surtout à 40°, c'est pas cool. <chuckles>
Ouais, enfin bon, elle était à à à N ouais, à 2 heur à 2 heures, quoi. Mais, hem, et donc il y a un mot que que que j'ai appris, que j'ai beaucoup aimé. C'est ce mot c'est: «Magari».
<chuckles> Mmh mh.